Ja, die Natur ist ja so ein Ort, wo ganz viele Leute sich gerne hin zurückziehen, der irgendwie auch beruhigend auf einen wirken kann. Ähm, mich würde bei dir, w wahnsinnig mal interessieren, was ist denn dein liebster Ort in der Natur und warum hat der eine beruhigende Wirkung auf dich?
Äh, ja, ähm, tatsächlich also mein Lieblingsort, äh, ist an 'nem See. Ähm, rundherum ist, äh, viel Wald und, äh, tatsächlich muss ich sagen, äh, an dem Ort, da bin ich super gerne, und, ich glaube, der wichtigste Punkt, warum es mich überhaupt so beruhigt, ist einfach diese Stille dort. Also, hm, Stille jetzt nicht insofern, dass man nichts hört, sondern, äh, keine Alltagsgeräusche hört, keine Autos und so weiter.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ich, ja ich ich kann's mir direkt richtig gut vorstellen, dass ja, einfach so 'n Ort, wo man mal irgendwie so rauskommen kann aus allem, dass der so 'ne, ähm, Faszination auf dich ausübt. Äh, w wie oft schaffst du's denn dann da hinzukommen?
Hm, es ist so 'n bisschen unterschiedlich, ne? Das kommt von Woche zu Woche und von Monat zu Monat, äh, so 'n bisschen darauf an, äh, wie viel Zeit ich habe. Äh, ich habe es mal 'ne ganze Weile so gemacht, dass ich eigentlich einmal die Woche da war. Äh, es gibt jetzt aber auch mal Zeiten, wo man vielleicht einmal im Monat nur da ist, äh, es ist so 'n bisschen abhängig, äh, weil ich muss, äh, relativ lange, äh, da hinlaufen. Äh, das heißt, man muss schon so 'n bisschen Zeit mitbringen, um dahin zu kommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, mhm. Mhm. Okay, aber das hört sich ja trotzdem so an, als ob der relativ nahe dran ist, wenn du da sogar zu Fuß hinlaufen kannst?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist zum Glück nicht so ewig weit weg. Äh, ich würde sagen, zu Fuß, äh, ja, hal knappe 1/2 Stunde ist das, äh, die ich dahin brauche, also vollkommen im Rahmen.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Und ist der Weg denn wenigstens auch schon ein bisschen schön oder ist es dann wirklich erst, dass wenn du da bist, du das Gefühl hast: „Okay, jetzt kann ich entspannen?” Oder ist das schon so quasi auch irgendwie der Weg dahin, wo das schon anfängt?
<giggles>

Mhm. Ja, also, das das kann ich mir sehr gut vorstellen, grade wenn's dann schon mal durch Wald geht und, ähm, ja, man die Geräusche der Natur schon mal aufsaugen kann. Äh, das hört sich wirklich sehr äh, sehr schön an. Gibt's denn dann irgendwie so ein ja, so 'n so ein Ritual oder 'n 'n ganz besonderen Platz an diesem See, wo du dann dich gerne aufhältst? Oder es ist mehr so, dass du drum herumgehst? Gibt's da hast du da eine eine favorisierte Route?
Mhm. Ähm, tatsächlich kann man nicht ganz herumgehen, äh, weil, ähm, so manche Seiten ganz schön zugewachsen sind. Ähm, da steht aber so 'ne kleine Bank direkt am See und, äh, die ist zwar schon so bisschen in die Jahre gekommen, aber, äh, da würde ich sagen, das ist schon mein Lieblingsplatz dort. Ähm, m man kann sich nämlich gut da hinsetzen. Äh, man muss sich nicht auf 'n Boden setzen oder jetzt auf 'n Baumstumpf oder so. Ähm, das heißt, äh, das hat noch mal so 'n so 'ne gewisse Atmosphäre einfach, sich da hinzusetzen.
Mhm. Mhm <chuckles> Okay, schön. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ist das denn dann auch mehr so ist das so 'n Geheimtipp oder ist das schon auch immer so, dass man da auch noch mal andere Leute trifft?
Hm, es ist schon mal so, dass man da auch andere Leute trifft, ne, grade Leute, die mit'm Hund da spazieren sind, äh, das kommt mal vor. Äh, es ist jetzt aber nicht so, dass da jetzt irgendwie im Sommer superviel los wäre oder so. Ähm, es <blows air> deswegen, g g Geheimtipp klingt jetzt 'n bisschen, äh, zu gut, um wahr zu sein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das 'n riesiger Hotspot wäre.
Mhm. Ah, ja, mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay. Ja. Mhm, mhm. Und, ähm, wenn du dann da auf der auf der Bank sitzt, lässt du dann einfach die Gedanken schweifen oder hast du da dann, ähm b nimm bringst du vielleicht sogar manchmal so Themen mit, wo die dich irgendwie beschäftigen, wo du denkst: „Ach, ich müsste mir jetzt eigentlich mal Zeit dafür nehmen“ und dann gehst du extra, äh, an diesen See, um da ja, da mal drüber nachzudenken?
Hm, durchaus, ja. Also, äh, so, äh, beides könnte man eigentlich sagen. Ähm, es ist, äh, mal so, dass man einfach so da sitzt und das genießt, ne, und dann einfach auch 'n bisschen die Natur rundherum beobachtet. Ähm, im anderen Moment ist es aber auch so, dass man mal bewusster hingeht, wenn man mal, äh, Abstand vom Alltag braucht und, äh, vielleicht mal irgendein Thema 'n bisschen genauer durchdenken möchte.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.

Hm, ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht auf 'nen Lieblings-Wandergebiet, äh, äh, festlegen. Ähm, es ist nämlich so, jedes Gebiet hat so sein eigenen Charme. Und, äh, ich fände, wenn ich jetzt, äh, mich so festlegen würde, würde ich, äh, <laughs> de 'nem anderen Gebiet, äh, einfach Unrecht tun, weil einfach alles so so 'n gewissen Charme hat und so, äh äh, Vor und Nachteile irgendwie auch hat, ne?
Okay. Mhm. Ja, okay, mhm. Das <laughs> ja, das wird den anderen nicht gerecht werden. Okay. Mhm. Okay ja, ich verstehe. Aber das ist ja auch sehr schön, dass du da, äh, ganz vielen verschiedenen Gebieten was abgewinnen kannst und jedes so seinen eigenen Charme mitbringt und, ähm, du dann da ja wahrscheinlich deshalb auch so sehr viele verschiedene Erfahrungen schon sammeln konntest.
Hm, ja. Absolut, das das macht tatsächlich viel aus.